Me gustaría saber, ¿cómo es que un fracaso lo conviertes en un éxito? ¿Te ha pasado?
Ay, muchas veces. <laughs> Diversas veces en mi vida.
<laughs> Ay. Que suertudo, cuéntame 1, o, 2, las que quieras. <laughs>
No, no, creo que a final de cuentas el el fracaso, la verdad, es es importantísimo para avanzar. <sniffs> Creo que, pues, la verdad tenemos que dejar de tener ese tabú, en que el fracaso es algo totalmente negativo, porque, pues, la verdad creo que aquella persona, que no ha fallado en su vida está mintiendo. <laughs> Porque, sí, o, no, ha hecho nada justamente, <chuckles> pero, pues, es imposible no hacer nada, <sniffs> y pues, de menos ahí en ese caso, ya ya fracasaste, porque, nunca has intentado hacer nada. Pero, pues, en este caso, pues, contándote un poquito, pues, fíjate que que no hace mucho
<chuckles> Okey. O, no ha hecho nada. <laughs> Claro. Muy bien. Ujú.
eh, pues, sí tuve tuve ahí un una complicación en cuanto a un trabajo. Eh, pues, yo soy diseñador gráfico. Yo soy diseñador, entonces, pues, en este caso, pues, evidentemente la creatividad siempre tiene que estar encendida, siempre tiene que estar la máquina dándole, y dándole, y dándole
Ah, okey, muy bien. Qué complicado, sí.
no, sí, sí, sí, de verdad. Pero pues, en este caso, o sea, por ejemplo, a mí me ocur me ocurrió que tenía que realizar una campaña, para para una mezcalería. Estaba realizando una campaña, pues, de publicidad, y pues, en este caso, pues, yo empecé, ¿no? Obviamente ahí a sacar el trabajo, a intentar hacerlo lo necesario, y todo, pero, pues, por ejemplo ya aquí llega el día en el que, pues, o ves obviamente, pues, ya se presenta el trabajo, ya se presenta lo que se había realizado, y los de la campaña me dicen: "N no conecta con lo que nosotros somos".
¡Guau! Ujú. Ujú. No. <laughs> No puede ser.
Ay no. Se me apagaron las luces, se me cerró el telón, se me cayó todo encima, eh, no me aventaron no me aventaron flores, me aventaron tomates. Entonces, de verdad estuvo horrible, pero, pues, en este caso obviamente no te no te vas a dejar caer. O sea, bueno también, hay muchas personas que después de una negación, después de un fracaso, después de algo, siempre se dejan caer. Pero, en este caso Sí, completamente y sobre todo, pues, sabes la la confianza que debes de tener contigo, tie es importantísima, y además de confianza, pues, también la madurez mental, y la madurez emocional, que tú tienes ante un fracaso, es necesaria para poder salir adelante. Entonces, pues, llega este punto, ¿no? Llega este punto en el que, pues, obviamente, a mí se me nubla todo, y ahora pues, ¿qué pasa? Yo estaba en un bloqueo, tenía un bloqueo creativo, impresionante, porque, la verdad sentí que que dejé, casi casi que mente y alma, en ese en ese trabajo, <sniffs> y pues, al final de cuentas no les gustó, ¿no? Pero
Lo puedo imaginar, claro. Se rompen. Ujú. Por supuesto. Ujú. Así es. <chuckles> Sí. Oye, pero, ¿cómo cómo te diste cuenta que fue un bloqueo? Oh, mm, o sea, fue un día así que dijiste: "Ya no se me ocurre nada, porque, lo di todo en el primer proyecto, y ya", ¿no? O, ¿cómo fue que te diste cuenta, que fue un bloqueo, y no solamente como un bajón de energía?
<chuckles> Sí, no, o sea, porque, al final de cuentas, pues mira, la las campañas lo como tal, una campaña, este, de de publicidad, eh, pues, se pone en un tiempo límite, ¿no? En este caso, yo tenía aproximadamente, 1, mes para realizarla, la realicé, y no les gustó. Pero pues, por suerte, me dejaron otro mesecito más.
Ujú. Ay, qué bueno. Okey. Ujú.
Entonces, pues, uno está trabajando, uno le está empezando, ya a buscar a qué cap qué le puedo cambiar y todo. Pero, en este caso, pues, sí, pasaron pasó casi una semana entera, <sniffs> y llegaba a lo mismo. <swallows> O sea es que yo, incluso, en mi persona, estaba, es que está bien. <laughs> Es que sí funciona, o sea, está está perfectísimo, ¿no? Pero, pues, en este caso, eh, pues, también tienes que abrirte un poquito, abrir tu mentalidad más que nada, y también, eh, incluso, pues, manejar hasta tu propio ego. La verdad tienes que manejar tu ego, y tu egocentrismo, porque, obviamente el exceso de confianza a veces te afecta muchísimo.
<laughs> Ujú. Totalmente de acuerdo.
Pero, pues, ya en este caso, pues, lo único que, bueno para mí lo que me funcionó bastante, fue darme un respiro, la verdad este apagar completamente mi mi cerebro de de esto que estaba pasando y
¿Y cómo lo hiciste? Qué complicado. O sea, si es difícil ser creativo, qué complicado es ponerte en standby, ¿cómo lo lograste?
No, pues, ¿sabes? La verdad es que también una cosa, eh, no no va de la mano a procrastinar. <laughs> Sí, sí, sí, porque, también puede que lo confundas, pero no. Definitivamente no, pero por ejemplo, yo lo que traté de hacer, es que me me puse a a salir un poquito, dije: "¿Sabes qué? Ahora sí, voy a dejar voy a hacer que me pegue el aire". <laughs>
Ah, okey. <laughs> Bien, bien. <laughs> Muy bien.
Fue más así, de que voy a hacer que me pegue el aire, voy a hacer que las cosas, pues, como que fluyan, como tengan que fluir, pero pues, me voy a dar un tiempo. La verdad es que sí, también también el burnout existe, eh, te te desgastas por completo, cambia todo lo que tienes de ti, cambia toda tu perspectiva de las cosas, y
Ujú. Por supuesto. Literalmente, te queman las ideas.
sí, sí, sí, completamente, ¿no? Y pues, tu cerebro ahora ya ni siquiera sabe qué está haciendo la verdad. Y en este caso, pues sí, o sea, a final de cuentas tienes que que también, tú tú darte un respiro, porque, pues, también a veces tu cuerpo lo pide lo pide completamente, ¿no? Y pues, ahora lo que lo que termina siendo, pues
¿Y qué acciones tomaste? Porque, me dijiste que saliste a tomar el ai el aire, pero, como que saliste con amigos, eh, tomaste un día de descanso extra, porque vaya, a veces se vale, ¿no? ¿Qué hiciste tu?
Ujú. Sí, sí, sí, claro. Pues, en este caso, pues, lo que hice, pues, principalmente fue eso, salir con amigos, eh, reunirme con mi familia tal vez, o sea, hacer cosas que tal vez había dejado de hacer, justamente por estar trabajando en esto. Porque, pues
Ajá. ¿Y no buscaste inspiración en otras marcas?
Y ju aquí es donde vamos llegando a este puntito.
Ah, perfectos, cuéntame.
Sí, sí, sí, porque pues, ya por ejemplo, u u una cosa fue, de salir con mi familia, salir con amigos, y pues, también sentir esta calidez de las personas, ¿no? Y ahora, pues también, eh, yo a veces tenía mucho la idea de que, pues, igual no no quería realizar plagios de ninguna campaña, porque, hay campañas súper exitosas, ¿no? Coca Cola, o, cosas así tienen campañas muy buenas, pero, en mi caso, pues, no quería recaer en eso
Sí. Por supuesto. Ujú.
y también, por eso me alejaba un poquito, ¿no? Me alejaba un poquito de ello, pero, pues, en este caso, también, o sea, a veces, no no tienes que alejarte por completo de redes, no tienes que alejarte por completo de las cosas, porque, pues, en este caso, tu trabajo va muy de la mano a lo que ya existe. Entonces, pues, lo que termina siendo, pues, sí efectivamente fue eso, también buscar inspiración buscar inspiración tanto en marcas, pero, también en la cotidianidad. O sea, también buscaba inspiración en lo cotidiano ¿Sabes? O sea, incluso, pues, o, pues, en este caso el propósito de la marca, o, el propósito de la mezcalería era, pues, demostrar lo que era el país, demostrar México.
Así es, lo entiendo. Ujú. Oh, ¿cómo fue eso? Ujú. Uy, padrísimo.
Y y pues, en este momento ya fue donde cambió completamente mi panorama de las cosas, cambió completamente el panorama porque, pues, fue donde me di cuenta, que yo estaba haciendo una campaña más a lo a lo actual, a lo que estaba en tendencia. Estaba haciendo una campaña más, hasta si tú quieres, eh, pues de de estadounidense. <laughs>
Mm, okey. Mm, okey, sí lo entiendo total. Nada que ver con lo que quería mostrar la mezcalería que quería mostrar lo mexicano y tú estabas como muy extranjerizado.
Y sí, sí, sí, porque, pues, yo Sí, sí, sí, porque, pues, al final de cuentas me dijeron: "Es que queremos exportar, y es que la campaña es para el motivo de que podamos llegar hacia otros países, empezando por Estados Unidos". Y yo como que tomé esa idea muy muy arraigada de decir: "¿Sabes qué?, Estados Unidos, hay que hacer que conecte con los estadounidenses", pero, pues, de que, ¿qué pasa aquí?, pues dejé de lado a a al país, ¿no? Dejé de lado lo que era, lo que realmente querían. Y
Mm, okey. Y lo que ellos querían vender.
Sí, claro, o sea, ellos querían vender lo que es México principalmente, porque, pues, para ellos el mezcal es es México. Y en este caso, pues, ya gracias a estas partes también otra cosa importantísima para poder rebotar de del del agujero en el que estás a un éxito
Exacto, ujú. Ujú.
tienes que aprender a saber cómo valorar tu fracaso, o sea, también tienes que aceptar tus errores, y es lo más importante de todo.
Híjole, sí. Y lo más difícil.
También, y es que, pues, ademá a final de cuentas, creo que muchas personas llegamos a ser muy egocentristas en decir de que no, no, no, no, no, yo estoy bien, no estoy equivocado, yo por eso estudié 4 años, <laughs> pero, pues no, o sea, a final de cuentas estas cosas, pues, terminan partiendo de lo mismo y puedes terminar, pues, igual, fracasado de cierto modo, pero, pues, también es lo que te digo, el fracaso realmente solo es un un escaloncito más para poder seguir avanzando, ¿no? Y y pues ahora
<laughs> <laughs> <laughs> Totalmente de acuerdo.
eh, ya llegó el fi como que un fin de semana, y me puse ahora sí a juntar todo, a a rev a mezclar todo lo que había vivido en esa semana, y dije: "Familia, amigos, México", ¿sabes? Y y pues, o sea, igual tomé fotos de ciertos lugares, tomé fotos de ciertas personas, y pues, ahora la campaña cambió completamente y en un tema radical. O sea, realmente el trabajo que yo ya tenía hecho
Ujú. Hasta los colores seguramente.
No, sí, totalmente, de hecho, pues, el trabajo que yo tenía hecho, mm, lo deseché, lo terminé desechando. O sea, fue de que no, de aquí no puedo agarrar nada, nada me sirve, voy a empezar desde 0. Y también otra cosa importante, creo, es que no tengas miedo a empezar desde 0 nuevamente. También pues, a a librarte un poquito de esta situación porque puedes llegar a decir de que no, no, no, no, no, o sea, lo puedo lo puedo volver a acomodar, y puede que salga bien, puede que salga b pues, mejor. Pero, pues, no, también a final de cuentas este, a veces tenemos que soltar un poquito lo que ya hicimos y también aceptar que, pues, sí fue esfuerzo, fue trabajo, fue tiempo invertido, pero, pues, a veces no es lo más óptimo. Entonces, también otra cosa que empecé a hacer muchísimo más; casi yo creo que estoy casi seguro que que los de la campaña terminaron hartos de mí porque
<laughs> Ajá. Wao. Okey. Qué buen tip, ujú. Claro. <laughs> ¿Porque?
casi diario, diario hacía un cambio y diario se los mandaba, diario se los mostraba. Era como: "Oye, mira, está esto ahora, este, vamos por este rumbo esta vez".
Aprendiste durísimo porque, o sea, dijiste: "No voy a esperarme a terminar la campaña y que otra vez no les guste". Te fuiste adaptando en el proceso.
Sí, sí, sí, pues, fue un proceso bastante complicado, pero, pues, al menos la verdad sí me funcionó muchísimo para, pues, también darme cuenta de las cosas que tengo que hacer, y en este caso, pues sí. Si tú estás trabajando en equipo o que tengas como tal a personas que que también tú dependes de ellas, igual no cerrarte y tampoco esperarte al último momento, porque al menos a mí ya me había funcionado anteriormente que, pues, a lo mejor ellos pensaban que yo no estaba haciendo nada, y de repente ya era: "¿Sabes qué? Ya acabé, aquí está". Y pues, para ellos era como de que: "¡Wao, lo hiciste increíble!", y todo eso. Entonces también te quedas como que con esta parte, incluso lo abrazas más y es: "No, pues, yo soy poderoso en lo que estoy haciendo". <sniffs> Pero, pues no, o sea Ujú.
Ujú. ¡Qué bueno! Ujú. Mm. Claro. <laughs> Oye es que yo veo un una cantidad de aprendizajes y de resiliencia en en lo que narras, o sea, tremenda, de verdad. Entonces, el el fracaso para ti ¿se convierte siempre en este trampolín creativo o ha habido algún momento en el que hubieras tenido que introducir, aparte de de ese respiro que te diste como en esta ocasión, algunas otras técnicas, como, no sé, una lluvia de ideas con todo tu equipo creativo? Porque a lo mejor a ti ya se te quemó y ya cuando llega una una mente nueva al proyecto, vuelves a despegar. ¿Has tenido que hacer algo diferente?
Sí, sí, sí, claro. Ujú No, sí. También, también, completamente, o sea, fuera de solamente, pues, estarles notificando de los cambios, también lo que aprendí, gracias a ese tipo de de experiencias, fue que también no está mal pedir ayuda, no está mal, este, tom tener un pequeño grito de auxilio de vez en cuando, porque hay muchas veces en las que las personas, pues, suelen también a a no querer pedir ayuda por miedo a molestar. Y también otra cosa que tienes que tener mucho en cuenta, es que no tienes que tener miedo del cambio, no tienes que tener miedo de las cosas. Y y, pues, sí, también, efectivamente, en algún otro momento de mi vida me llegó a suceder, que, pues ahora fue más como: "¿Saben qué?, ahora sí ocupo de su apoyo, este, necesito que me que me ayuden a a seguir adelante". Y, pues, también, a final de cuentas, el el trampolín entre más peso tenga, más fuerte te va ra a elevar. <giggles>
Ujú. Claro. Sí, por supuesto. <chuckles> Eso, así es. A elevar. Oye, qué buena frase. Sí, es cierto. Y ajá, te escucho.
Sí, sí, sí. <chuckles> Entonces, pues pues bien dicen: "2 cabezas piensan mejor que 1". <giggles>
Claro. Y si es en equipo, y o si el equipo tiene 6 cabezas más, ¿no?
Sí, sí, sí.
Tú mencionaste algo, que dices que están súper acostumbrados a que ya saben, que aunque no escuchen de ti noticias, les vas a entregar un buen proyecto. Pero a ti, de manera personal, ¿te influye o te pesa mucho el qué dirán? Eh, el el que digan, em, no no está haciendo nada, y después ya te conocieron: "Ah, sí, está muy bien," y ahora traes el peso de que ellos consideran que todo lo vas a hacer excelente. ¿Cómo te sientes con este peso ahora?
Ujú. No pues la la presión social es increíble en ese tipo de trabajos la verdad. Es un peso que sí la verdad te cargas muchísimo, porque pues lo que buscas es exactamente eso, buscas buscar, buscas gustar, perdóname, este, buscas que la gente pues esté a gusto con lo que estás haciendo, con lo que estás sobrellevando. Entonces pues también otra cosa que influye mucho es, a veces, querer siempre pues gustar de las cosas. Entonces, pues, de vez en cuando también tienes que que tener y saber cómo poner límites ante el trabajo, entre la relación que tienes en tu empleo para que también no llegues a t a fracasar completamente. Porque si en este caso tú prefieres avanzar por completo y no tener un feedback o algo o alguna crítica constructiva en este momento, este, pues también influye demasiado para que, al menos tú ahora, siempre quieras tener esta misma calidad. Pero va a haber días en los que también puede que esto baje, ¿no? O sea, puede que esta calidad incluso llegue a a a decaer muchísimo. Pero pues sí, ahora el cómo lo sobrellevo es que pues ya ya no me espero al último momento. Ya, este, sí trato de de irles enseñando cositas que estoy haciendo para que también, pues, me puedan corregir de la mejor manera posible. Pero, pues, en conclusión a todo esto, es que nunca esperes que el fracaso sea el final, o sea, no eres tus errores. Y y pues también también que un un fracaso no es más que un pequeño bache en el camino.
Ujú. Claro. Ujú. Sí. Sí, es complicado. Ujú. Otra buena frase. Qué gusto escuchar esta experiencia, porque dejas mucho aprendizaje y para replicar en los siguientes proyectos y salir adelante cuando el fracaso se acerque únicamente ocuparlo de impulso, gracias.